うん。ですよね。なんか、ほんとにね、今ね、こうこう、うわ何だろう、歳取ったりとか、あとちょっと経験をね、積んできて、ほんとに今そうやって振り返ると、まさにほんとにそん通りなんでしょう。でも、自分がこう若い時で、まさにそういう経験を、す通り抜けている時っていうのは、私にはちょっとそれが分からなくって、何か自分の意見をもう主張していいんだとかいうことが、ほんとにこう、発想の転換が必要だったのに、ここにその時に来るまで、あんまり発想の転換をしてこなかったんですね、私、そん時まで。うん。ほいで、そう、コロナでこう、ね、レイオフされて、ほんでそういう状況にこう放り出されて、ほいで、あっ、もう、ううん、要するにほんとに選択の余地が無く、もう積極的に人と関わっていかなければいけないっていう時に、ほんとにもう言われた通りに、気にしてる状態じゃなくなったから、もう気にしなくなったんですよ、周りの人がどう思
はい。 ああ、はい。 うん、はいはいはい。 うん、それでうまくうまくいったんじゃないすか？どうでしゅか？
そう、それからがもう、ほんとにもう、私もう、人生バラ色になりました。<laughs> うん。
<chuckles> そうですね。で、え、お渡米されたってことで、なんか渡米もきっかけにあるんじゃないかなと思うんす。環境違うじゃないすか、アメリカってことですよね？で、それもなんか、あの、関係します？影響を与えました？気になならなくなったみたいな。
うん。 うーん、うん、うん。 そうですね。初めはね、やっぱりね、ちょっとあの、怖いっていうのが私最初にあったので、でも、まあ、ね、全然違う環境に、あいのいきなり来たので、ちょっと怖かったんですけど、でも、今はほんとにこう、こんなにこう、ね、自分の意見バンバン、人の目もそれこそ気にせずに言ってもそれを個性だとね、先程言われた通りに、受け入れてもらえる環境に置かれているのが、ほんとにラッキーだなって思いますね。
ああ、まあ、あるでしょうね、はい。 そうえすね。うん。 うんうんうん、そうえすね。 だからそこでなんか自己肯定ができていったんじゃないすかね？割と。で、なんか
そう、そうですね、うん。
空気読むと自己ぼ肯定のそのバランスが上手くなってって、なんか割と、安心というか、そういうのができてったのかなと思いますね。
うん。 うん。 ああ、よくわかってらっしゃいます。ほんとにその通りで、私そんなにわかりやすいすね。<chuckles>
や、いやいや、多分そうかなっていう。 いや、なんか僕も海外で生活したことがあったんで、で、プラス、やっぱ気になってたっていうのもあって、あ、でもやっぱ自分のなんか考えはある伝えないてたおうがいいなっていうのは、あると思うんすよね、やっぱ。はい。
うんうんうんうん。 ううん。 うん、うん、今ならできますよ。<chuckles> うん、でも、聞いてくれてうん、どうもありがとうございました。
あ、はい。はい、そざいます。はい。はい、楽しかったです。はい、ありがとうございます。また何かあればよろしくお願いします。
お願いします。